อืม ส่วนตัวก็พูดได้แน่นอนค่ะ แต่เพียงแค่กังวลนิดหนึ่งว่า เอ๊ะ แบบถ้าเขาฟังแล้วเนี่ย เขาจะรู้สึกเป็นการต่อต้านไหม? แต่สำหรับเรานะคะ เราอะอยากพูดอยู่แล้ว แต่เพียงแค่รอเวลา และ อา รอโอกาสที่เหมือนแบบความรู้สึกเรามันจะแบบ เออ เบา ๆ ลงนิดหนึ่ง เพราะ เพราะตอนเนี้ย อา เอาจริง ๆ ถ้าไปพูดนะ อาจจะมีแบบร้องห่มร้องไห้ <chuckles> อาจจะมีแบบเสียใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีอารมณ์เข้าร่วมมาก เพราะว่าเราแบบ นึกออกเนาะว่า แบบเวลาเรารักใครมาก ๆ อะค่ะ แล้วเรารู้สึกแบบ เฮ้ย เขาไม่ได้ให้ความสำคัญเรา แล้วแบบมันก็ มันก็ ฟ แป้วอะค่ะ ใจแป้วแบบ อ้าว เตรียมตัวแล้ว โอ้ พรุ่งนี้จะแต่งตัวสวย ๆ ไปเจอเพื่อนนะ จะแบบไปคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ อ้าว สรุปเช้ามา มายกเลิกนัด มันก็แบบไปไม่ถูกอะค่ะ เหมือนแบบโดนปฏิเสธอะเนาะ ประมาณนั้น ทีเนี้ยว่าส่วนตัวเราเองอะค่ะ ก็คุยได้อยู่แล้ว แล้วก็คิดว่าจะคุยอะนะคะ ตามคำแนะนำเหมือนที่คุณบอกเลย พอคุณพูดมาปุ๊บเนี่ย มันก็เหมือนเป็นการ แบบ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร เป็นการทำให้เราอะ มั่นใจมากขึ้นว่า แล้วก็แบบตอกย้ำว่า เฮ้ย เนี่ยมันไม่ผิดหรอก ถ้าเราจะ บอกความรู้สึกของเราบ้าง ให้เขาฟัง แต่ก็จะหาโอกาสดี ๆ แล้วมานั่งเปิดใจคุยกัน ประมาณเนี้ยค่ะ ก็หวังว่า เขาจะแบบเข้าใจว่าสิ่ง การที่เราตัดสินใจมาคุยกับเขา ก็เพราะว่าเราอะ ต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นะ ไม่ได้ว่า ต้องการที่มาจะตัด จะมาต่อว่า หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่บอกเนาะ เขาก็คงอาจจะไม่รู้ แล้วก็มีการเข้าใจผิดขึ้นไปเรื่อย ๆ แล้วมันก็จะยิ่งทำให้เราเสียความรู้สึกมากขึ้น แล้วพอถึงวันนั้นแล้วอะ
อือฮึ อืม อะฮะ อืม อืม อา อืม ๆ ค่ะ ค่ะ เข้าใจ อืม ๆ อะฮะ อืม ๆ อือ ๆ ๆ ค่ะ เออ ๆ อืม ค่ะ ใช่ อือฮึ ใช่ ๆ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ๆ ใช่ คุยกันดีกว่า อือฮึ
เนาะ พอถึงวันนั้นแล้ว เราอาจจะแบบยิ่งเก็บ ๆ ๆ ไว้ เราอาจจะระเบิด แล้วก็ยิ่งเสียเพื่อนไปเลยก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ทีเนี้ยค่ะ ก็ วันเนี้ยคำแนะนำที่คุณให้มา ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ ก็จะรอวันที่เราพร้อม แล้วก็จะไปคุยกับเพื่อนน่ะนะคะ
อ อือ ค่ะ อืม ๆ